Hmm, ah, sa tingin ko 'yong stigma, ah, dahil 'yon sa kakulangan ng kaalaman or 'yong tamang kaalaman ng mga tao patungkol sa depresyon. Madalas kasi akala nila ano, eh, ano lang, gawa-gawa lang, nag-iinarte lang 'yong tao, 'yon 'yong mga madalas sinasabi lalo na no'ng mga matatanda. Kasi sinasabi nila na, "Kami nga ganito 'yong pinagdaanan namin." Oo. "'Yong mga bata ngayon" Oo, 'yon 'yong sinasabi nila. Eh, ikaw ano sa tingin mo, bakit may stigma pa rin sa depression?
Oo. Oo. Oo. Ayun Ayan. Walang gano'n oo, wala naman daw gano'n dati, 'no?